आजकल ना मेरे साथ बहुत अजीब-सी घटनाएँ हो रही हैं, मेरे अंदर इतना नकारात्मक चीज़ें आ गई है ना, कि मैं आपको क्या ही बताऊँ? मैं पढ़ती हूँ ना, क्योंकि मेरा कुछ दिन में एग्ज़ाम है, मैं पढ़ती हूँ तो लगता है कि मैं क्यों पढ़ रही हूँ? मतलब मैं पास हो भी पाऊँगी कि नहीं हो पाऊँगी? और मेरे घर में भी परिस्थिति कुछ ठीक नहीं है अ, मतलब पैसे की इतनी किल्लत हो चुकी है कि घर वाले भी मतलब इतना परेशान रहते हैं। मैं कि मुझे भी यही दिमाग में आता है कि क्या ही करूँगी मैं पढ़ाई करके? अद मतलब यही सब दिमाग में चलते रहता है और मेरी मम्मी-पापा भी मुझे कोसते रहते हैं, "कि तुम पढ़ाई नहीं कर रही हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगी अपने जीवन में, तो देखो सबको इतना कर रहा है, तो तुम क्या ही कर लोगी? अब तो तुम पढ़ाई भी नहीं कर पाती हो, ना ही तुम एग्ज़ाम का तैयारी कर रही हो।" तो ये सब चक्कर में मेरे अंदर इतना ही नकारात्मक चीज़ें आ गई है ना, कि अब मुझे कुछ भी अच्छा लगता ही नहीं है, कि हाँ, मैं कुछ पढ़ाई कर रही हूँ तो अपना फ्यूचर में देख पाऊँ। तो इतनी ख़राब चीज़ें मेरे साथ हो रही है ना इसकी वज़ह से मेरी मानसिक स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है, कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और मैं जब भी चाहती हूँ, कि थोड़ा-सा अच्छी चीज़ें सोचूँ तो ध्यान बस वही सब में जाती है, कि मेरी मम्मा-पापा इस तरह बोल रहे हैं, तो क्या सच में मैं मतलब पढ़ाई करके कुछ कर नहीं पाऊँगी या फिर मैं सिर्फ़ बैठी रहूँगी या शादी-वादी करके यही सब ज़िंदगी मेरा व्य अ, ख़राब हो जाएगा। पता नहीं कैसे ज आगे जाएगा यही सब दिमाग में मेरा चलते रहता है। कुछ भी मतलब अच्छी यादें मेरी या फिर अच्छी चीज़ें मेरे दिमाग में आती ही नहीं है, इसकी वजह से पता है मैं पढ़ाई पे भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं हो रहा है, ना ही मैं अपना एग्ज़ाम की तैयारी कर पा रही हूँ। तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मैं ऐसा क्या करूँ जो मुझे थोड़ी-सी भी अच्छी यादें या फिर अच्छी चीज़ें मेरे दिमाग में आएँ, तो कृपया करके मुझे ऐसा सुझाव दें कि मेरे अंदर से नकारात्मक चीज़ें थोड़ी ख़त्म हो और मैं थोड़ा अच्छी चीज़ें मतलब सोच सकूँ?
जी। हुँ। जी। हुँ। हाँ। जी। हुँ। जी। अच्छा, पहले हमें ये बताइए कि ये जो चीज़ है जो कि आपने बोला ना नकारात्मक चीज़ें आती हैं आपको, वो सबसे ज़्यादा किस समय पर आती हैं?
जी। देखिए, वो ना सबसे ज़्यादा मेरे को पढ़ाई के समय पर आती है। क्योंकि मेरे मम्मी-पापा इतना मुझे सुनाते हैं कि सब कोई जॉब ले लिया है, सब कोई कहता है शादी-उदी कर रहा है तुम क्या ही कर लोगी? तुम कुछ नहीं कर पाओगी क्योंकि तुम कपड़े भी अच्छे नहीं पहनती हो ना ही तुम मेकअप-मूकअप करती हो, तो तुम क्या ही कर लोगी? तुमसे कुछ नहीं होगा तुम तुम्हा तुमसे शादी भी कोई नहीं करेगा। तो मतलब ये सब दिमाग में इतना आती है ना कि और कुछ मुझसे समझ में ही नहीं आता है कि आख़िर मैं ऐसा क्या करूँ जो म्म कम से कम मैं ये सब कर सकूँ मतलब ठीक कर सकूँ अपने माँ बाप का सोच बदल सकूँ। तो यही सब मेरे दिमाग में इतनी ग ग गंदी-गंदी आदतें मतलब ये चीज़ें आती है ना ग नकारात्मक इतनी आती है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। इसकी वजह से पता है मेरा दिनचर्या ख़राब हो गया मैं अपना स्वास्थ्य इतना बिगाड़ ली हूँ कि मैं बिल्कुल इधर से ना खान-पान पे ध्यान दे रही हूँ ना ही अपना व्यायाम ये सब कर रही हूँ, कुछ भी इधर से कुछ भी नहीं कर रही हूँ सिर्फ़ नकारात्मक चीज़ें ही मेरे दिमाग में आ रही है और मैं पढ़ाई तो जैसे मेरा छूट ही गया है एक तरह से।
हाँ। जी। हाँ। हुँ। जी। अच्छा। तो ये बताइए, आपने एक चीज़ का ज़िक्र किया है, व्यायाम। आप क्या पहले व्यायाम करते थे?
जी। जी, बिल्कुल, मैं पहले व्यायाम करती थी और मैं क्या है ना, मैं हाल-फ़िलहाल में ये हुआ है। क्योंकि क्या है ना, मतलब कुछ ऐसा हुआ था अ, कि अ, उम, अ, परिवार वाले ना मुझे बहुत डाँटते रहते हैं, मतलब हर टाइम मुझे यही सुनाते रहते हैं कि, "तुमसे कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा।" मैं, पता है पहले डांस करती थी। इतनी अच्छी मैं डांसर हूँ कि मैं चाहती हूँ कि आगे मैं उसको बढ़ाऊँ, पर मैं इधर से बिल्कुल उस पर भी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। मेरी नकारात्मक इतनी बढ़ चुकी है मेरे अंदर में, कि दिन-रात मैं वही सब सोचती रहती हूँ कि, "मुझसे कुछ नहीं होगा। मैं बेकार हूँ, तो मैं क्या ही कर लूँगी अपने जीवन में?" तो एक तरह का अ, बुराई स जैसा स अ, मतलब ख़्याल आते रहता है मेरे ज़िं ज़िंदगी में। जी।
जी। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि आपने बताया कि ये जो एक आपको ख़्याल आते हैं, ये सबसे ज़्यादा पढ़ाई के वक़्त आते हैं। तो इसका कोई खास पैटर्न आपको दिखता है कि ये सिर्फ़ पढ़ाई के वक़्त ही दिखते हैं या फिर अन्य-अन्य समय पर भी आते रहते हैं?
जी। जी। जी, देखिए सिर्फ ये पढ़ाई पे नहीं, मेरा बहुत ऐसी चीज़ों पे असर पड़ता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं वै कभी भी डांस भी करती हूँ, तो सोचती हूँ अब क्या ही करूँगी डांस करके, असल मम्मी-पापा तो सब ऐसे ही बोलते रहते हैं कि, "तुम क्या डांस नहीं कर पा रही हो, तो अ, क्या क शादी-उदी तुम्हारा नहीं होगा, तो तुम नु जॉब नहीं कर पाओगी।" तो यही सब दिमाग में आती रहती है ना, तो मैं ना डांस कर पाती हूँ, ना ही मैं अच्छा से खाना-पीना खा पाती हूँ। इतनी नकारात्मक चीज़ें मेरे दिमाग में जो मम्मी-पापा बोलते रहते हैं, इतनी आती रहती है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, पूरा परेशान हो चुकी हूँ मैं। पढ़ाई-वढ़ाई तो मतलब बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हूँ। मेरा कुछ दिन में एग्ज़ाम भी है, मैं सोच रही हूँ कि आखिर मैं अगर मैं ठीक नहीं हूँ तो मैं एग्ज़ाम में क्या लिखूँगी, कैसे मैं अपना करियर बनाऊँगी? अगर इतनी सारी नकारात्मक चीज़ें अभी भी मेरे दिमाग में रही तो। जी।
हुँ। जी। हुँ। सही बात। अच्छा, ये बताइए कि ये जो चीज़ें आना चालू हुआ है, ये लगभग-लगभग क कितने समय से आपको आनी ये सब चीज़ें, दिमाग में आने लगी है कि आप कुछ चीज़ें नहीं कर पाएँगी, आपका आगे भविष्य क्या होगा? कब से ये सिलसिला चालू हुआ है?
जी। जी, ये सिलसिला चालू हुआ करीबन 2 हफ्ते से चालू हो गया है, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं हुआ है, क्या है ना? मेरे घर में कुछ लोग आए थे, तो उन्होंने ना मैं मुझे देखा था डांस करते हुए तो वो लोग ना ग अजीब-अजीब सी शक्ल बनाए और बहुत बुराइयाँ करने लगे मेरे बारे में कि, "तुम खराब चीज़ें कर रही हो, तुम डांस नहीं कर पा रही हो। तो तुम जिस तरह कपड़े पहनती हो या फिर जिस तरह तुम रहती हो तुम्हारा शादी-उदी भी नहीं होगा, तुम तो पढ़ाई में भी उतना तेज़ नहीं हो तो तुम क्या ही कर पाओगी ज़िन्दगी में, तुम तो पूरा मतलब वया खराब हो तुम्हारा जो कोई भविष्य ही नहीं है।" तो ये सब ये सब के चक्कर में मेरे अंदर इतनी नकारात्मक चीज़ें आ चुकी है ना कि मैं यही सब सोचती रहती हूँ कि क्या सच में मैं मतलब ये सब हूँ? क्या मैं ज़िन्दगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाऊँगी या फिर कभी मेरा फ्यूचर आगे अच्छा नहीं होगा? तो यही सब मेरे दिमाग में चलते रहता है और कुछ सोचने का तो मैं मतलब कुछ सोच ही नहीं पाती हूँ, कि मैं कुछ अच्छा सोच पाऊँ। तो जी हाँ, बोल सके तो ये परिवार का ही एक है जो मेरे अंदर इतनी नकारात्मक चीज़ें भर चुकी है। जी।
हुँ। जी। हाँ। अच्छा। ये बताइए जैसा आपने बताया ना कि आपके परिवार वालों में कुछ लोग आए और उन्होंने आपको ऐसी-ऐसी चीज़ बोली जो कि आपके मन में वो चीज़ बैठ गई। तो, ये जो चीज़ें थी ये सबसे ज़्यादा आपको किस समय आती थी? क्या ये सुबह के वक्त भी आपको आती हैं, जब आप सुबह उठती हैं?
जी। जी, बिल्कुल जब भी देखिए सुबह उठते हैं ना तो मम्मी म मतलब बिना मतलब चिल्लाए तो मम्मा बम शांत होते ही नहीं है, "तुम फिर से इतना देर से उठी हो।" क्योंकि मैं उठती हूँ ना तो स 8 बज ही जाता है उठने क्योंकि रात को थोड़ा मोबाइल-वोबाइल चलाती हूँ और मोबाइल में भी यही सब चीज़ें जो देखती हूँ ना, तो और नकारात्मक मेरी बढ़ती है। तो इसकी वज़ह से उम, य मैं सुबह भी उठती हूँ तो पूरा टेंशन में उठती हूँ और मम्मा जो चिल्लाते हैं, "तुम देखो फिर से कुछ नहीं कर पाओगी, तुम दिन-रात सोती रहती हो, तो तुमसे क्या ही होगा। तुम अपने दोस्त लोग को देखो, इतना आगे बढ़ चुकी है, अपनी बहन सब को देखो शादी-वादी हो गया, तुम्हारा क्या ही होगा? तुम दा तुमसे अब कुछ भी नहीं होगा। तुम तो अब सिर्फ़ हम लोग के जान खाने के लिए बैठी हो।" मतलब इतनी ग अ, अजीब-अजीब चीज़ें बोलते हैं ना कि मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ, कि मेरा दिन भर ना वही सब दिमाग में मेरा चलते रहता है। और पढ़ाई ना ही मेरे खाने पे ध्यान रहता है, ना ही मैं अपना डांस पे ध्यान दे पाती हूँ, मैं किसी चीज़ों पे ध्यान मेरा जाता ही नहीं है।
हुँ। जी। हाँ। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। मैं समझ पाया आपकी चीज़ें क्या हैं। अच्छा, आपने अपनी तरफ से कोई कोशिश करी है, इन चीज़ों से बाहर निकलने की, छोटी-मोटी?
जी। जी, बिल्कुल मैंने कोशिश की, कि चलो मैं ये सब चीज़ों से बाहर निकलती हूँ, पर क्या है ना, कुछ दिन पहले मेरी 1 बहन आई थी घर, तो उसको जो मम्मी देखी ना कि वो पढ़ाई में भी थोड़ा तेज़ है, वो कपड़े-वपड़े अच्छे पहनती है, मेकअप अच्छा करती है, बात-वूत तो मतलब बहुत अच्छी करती है। तो वो ना उसका मतलब अ, ओ, उम, बोल के कि, "वो देखो कितनी अच्छी है और तुम क्या हो? तुम कुछ भी नहीं करती हो, कुछ नहीं अ, तुम्हारे अंदर है। अ, तुम्हा तुमसे कुछ नहीं हो पाता है, ना ही तुम कपड़े पहनने का ढंग है, ज बात करने का तुम्हारा ढंग है ही नहीं, तो तुम क्या ही कर लोगी।" तो उसकी वजह से और भी मैं परेशान हो चुकी की थी, कि क्या हर चीज़ों उसका तुलना करना ज़रूरी है? मैं तो मतलब ठीक करने की कोशिश भी की, कि चलो मैं उनके जैसा बनने की कोशिश करती हूँ पर मैं बिल्कुल भी नहीं कर पा रही क्योंकि वही सब जो दिमाग में चलते रहता है ना, तो करने कुछ जाती हूँ, हो कुछ जाता है। मतलब उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, तो मुझे समझ नहीं आता है कि आख़िर मैं ऐसा क्या करूँ जो मैं इतनी नकारात्मक से थोड़ा दूर जाऊँ और थोड़ा मैं अच्छी चीज़ें अपना सकूँ? जी।
हुँ। हाँ। ठीक है। हुँ। बिल्कुल। हाँ। नहीं, देखिये आप उन चीज़ों से दूर चली जाएँगी। अच्छा ये बताइये, एक आख़िरी चीज़ ये जानना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ये जब आप रात में सोते हैं तो उस वक़्त भी आपको दिमाग़ में ये चीज़ चलती रहती है?
जी। जी। जी, जी। बिल्कुल, यही सब दिमाग़ में चलती रहती है कि अ और जैसे मैंने बताया कि मैं रात को मोबाइल देखती हूँ। तो मोबाइल में भी ऐसी-ऐसी चीज़ें आती हैं ना इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करते हैं, जब रील्स को देखते हैं तो ऐसी-ऐसी चीज़ें आती हैं, जब माँ-बाप ने बेटी को इतना सुना दिया ऐसा-वैसा, इतनी सारी चीज़ें आती हैं और मेरे दिमाग़ में नकारात्मक चीज़ें और बैठती जाती है बैठती जाती है। इस वज़ह से मैं बहुत लेट तक सोती हूँ और बहुत लेट से मैं उठती भी हूँ। तो जी हाँ, बोल सके तो बहुत ऐसी नकारात्मक चीज़ें आती है, इसकी वज़ह से मुझे पूरी तरह से तोड़ के रख देता है, इतना कि मेरा बेचैनी होने लगता है, मैं अपना ध्यान नहीं रख पा रही हूँ। जी।
हाँ। जी। हुँ। देखिये हम सारी चीज़ों को समझ पाए हैं। आप एक काफ़ी कठिन समय से बीत रही हैं और मैं भी आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जिससे कि शायद हो सके आपकी जो इन चीज़ों में सुधार आ जाए और आप उस पैटर्न से बाहर निकल सकें। देखिये, सबसे पहले बात की जाती है कि जब आप सुबह उठती हैं, तो आप कोशिश कीजिये कि सुबह का समय है उसको थोड़ा-सा स सुधार लीजिये। आप उसको 8 बजे के बदले में 7 बजे तक उठ जाइये।
जी। हुँ। अच्छा। हुँ।
फिर उठने के तुरंत बाद ही फ़ोन मत छुइए। अपने जो आपका दिनभर का चीज़ें हैं आप उसकी तरफ बढ़िए। अब बात आती है लेके कि आप जो एक आपने बताया ना कि डांस करती थी या एक्सरसाइज़ करती थी, तो आप उसको बिल्कुल अपनाइए, वो बहुत प्यारी चीज़ है जो आप करती थी। उसके बाद आप अपने दिन को आगे बढ़ाइए, नाश्ता पानी कीजिए, जो भी चीज़ें आपको प्रक्रिया करनी है आप आगे की ओर बढ़िए, फिर अपनी ओर आप पढ़ाई की ओर मुड़ जाइए। थोड़ी देर इसमें अपना आप बोल सकते हैं कि पूजा वग़ैरह चीज़ों को भी शामिल कर लीजिए, इससे आपके मन को थोड़ी-सी शांति मिलेगी।
जी। हुँ। जी।
उसके बाद आप ये करिए कि पढ़ते रहिए और एक सही समय पर आप उन लोगों से भी मिलिए-जुलिए, अपने माँ-बाप से। क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ये कई बार एक गैप की वजह से भी आने लगती है। तो आप उनसे मिलते-जुलते रहिए, उनको भी अपने बारे में बताइए, समझाइए क्योंकि आपका एक इमोशनली और मेंटली मज़बूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मजबूत नहीं होंगे तो समय के साथ-साथ आपके ऊपर वो चीज़ें हावी होती जाएँगी और आपको नुकसान पहुँचाएँगी। हो सकता हो कि लोग बड़े गलत रास्तों पर भी निकल जाते हैं, तो आप भी उन रास्तों से अपने आपको बचाएँ, कि वहाँ पर ना जाना पड़े। फिर आपको ये उनको ये चीज़ बतानी है कि जो भी रिश्तेदार हैं, लोग हैं, कंपैरिज़न की चीज़ों को वो हटाएँ, वो ज़रूरी है और आपको भी अपने अंदर इन चीज़ों को रखना है कि कंपैरिज़न को हटा दीजिए, आप जैसे हैं, जितने हैं, बहुत अच्छे हैं, उसमें कुछ कमी नहीं है। कमियाँ है, जो थोड़ी बहुत जैसे कि आपने बताया रात को नींद को लेके तो मैं आपको इसमें एक अच्छी सलाह देता हूँ, कि सोने से पहले आप फ़ोन की जगह पर 10 से 15 मिनट के लिए कोई किताब पढ़ लीजिए या तो आप आँख बंद करके जो आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए, उसके प्रति सोचिए, क्योंकि यही एक कुछ तरीके होते हैं, मैनिफेस्टेशन जो कि र एक शब्द बोला जाता है कि जब आप सोने जा रहे हों और आप कहीं न कहीं एक नेगेटिविटी के पैटर्न में फँसे हुए हैं, तो आपको निकलने में वो बहुत मदद करती है। तो इन चीज़ों का अब अगर ध्यान रखेंगी, तो आप हो सकता है और मैं मानता हूँ कि बिल्कुल आप उन चीज़ों से निकल पाएँगी और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ा पाएँगी। जी।
हुँ। जी, बिल्कुल। हुँ। जी। जी। हुँ। जी, बिल्कुल मैं बहुत अच्छी तरह से समझी हूँ और बिल्कुल मैं ये सब अगर प्रयास करूँ तो शायद मेरे अंदर अ, नकारात्मक चीज़ें ना आए, मैं अपने परिवार को भी समझाने की बहुत कोशिश करूँगी कि वो दूसरों की बातें ना लें, और मैं भी अपना मतलब म अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश करूँगी। तो इतनी अच्छी सलाह देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।